Claro, sobre todo, pues pues las las tremendas caídas que que nos dábamos, ¿verdad? Una, yo por tratar de estabilizar su su caída, bueno, la bajada, y otra porque, pues, la inexperiencia de ella, <chuckles> eh, pues hacía que nos cayéramos los 2 y rodábamos y comíamos nieve y ese tipo de cosas. Siempre sucedía y yo lo sé, pero mentalmente, s ¿sabes qué qué realmente sucedió ahí? Porque porque, por ejemplo, la primera vez la primera vez que la la la invité a salir fuimos a a un barecito de estos bonitos a tomar una cervecita, pero algo pasó en en el en el barecito, obviamente llega más gente, llegan conocidos míos, conocidos de ella y y ya se volvió como una multitud y no no <chuckles> no una cita de pareja.
Cuéntame, cuéntame qué pasó. <chuckles> <chuckles> Ajá, ja. <chuckles> Ah no, muy divertido. Dime. Ajá. Oh, a se hizo fiesta, ella.
Exacto. Y otro punto muy importante, que también estaba muy pegada a su celular, a su teléfono, como que cada ratito responder mensajes, cada ratito este tipo de cosas, entonces dije: "Mm", a mí me gustaba la muñeca <chuckles> y dije: <chuckles> "Tengo que hacer algo".
Dime. ¿Cómo crees? Ah, sí, claro. <laughs> Muy resiliente, aquí luchando por el por el objetivo, excelente. ¿Y qué hiciste?
Y y pues obviamente tuve que armar una estrategia para para, pues, que dejara el celular y que me pusiera atención, y se me prendió el foco. ¿Oye, la montaña? ahí la montaña pasan 2 cosas, no hay conexión y no hay manera de que esté sacando el celular a cada a cada momento. Yes. <chuckles> Entonces, ¿qué pasó? Que, co pues, al llevármela a la montaña, pues, eh, vivir esa experiencia y todo el día juntos y luego ya fuimos a a comer y empezamos a platicar: "Oye, cuéntame, ¿cómo lo hice?" "No, pues mira, sí, eres una profesional, naciste para esto", y claro, echándole las flores del mundo. Bueno
Ajá, claro. Ah. No, guau, qué brillante idea. <laughs> Ah. ¿Y y luego? Ajá.
pero ¿qué pasa al lunes siguiente? Eso fue lo importante, sobre todo para mí, ¿sabes?